Hindi ko hindi takot ako sa tattoo. So hindi ko naman ayokong mag ikaw ba? So ano lang, si si siguro isang dot lang 'yong <chuckles> nunal. <laughs> Konti lang.
Ay takot po, ah. <chuckles> Pwede naman po. Parang siguro po 'yong ano po, linya po, ganiyan kung pwede p kaso lang po ang alam ko nga lang po kasi is, ano na lang po, 'yon nga po, dot-dot na lang po 'yong tina-tattoo ni Whang Od ngayon kasi nga po matanda na po siya. Opo, bawal na po siyang mapagod.
Ayan. mukhang masakit, eh. Hmm. Oo. Hmm, tama, tama, oo. Tama. So iyon, gano'n lang. Gusto ko ma-experience 'yong kultura. Bago naman oo, kasi medyo may edad na nga din siya, 'di ba? Pero historic parang magiging historical icon na siya sa atin, eh. So, bago mangyari 'yon, kahit papaano, gusto ko naman ma-experience. Kahit makita ko lang siya sa malayo ayan, oo.
Opo. Opo. Opo. Opo, opo. Parang achi achievement na rin po 'yon. Kasi ano na rin po siya, part part narin na po siya ng ano
Mm. Ganun, oo. Oo, icon na siya icon. Oo oo.
ng ano na po ng opo, ng Pilipinas. Nakakatuwa nga po kasi nasama nga po siya sa Vogue.
Hmm. Mm. Tama, tama. Oo, tama ka diyan. Hmm, do'n ko siya nabalitaan, hmm.
Opo. Kaya 'yun opo. So parang opo, so parang mahilig po kayo sa parang mga mountain po ganiyan, mga hiking.
Hin kasi, oo, hindi naman partikular. Pero 'yon kasi 'yong hindi ko pa napupuntahan sa'tin. So parang 'yon 'yong hinahanap ko naman, parang ibang flavor naman kasi oo. Ikaw ba, ba bakit paano mo balak pumunta diyan sa mga gusto mong puntahan. Gusto mo ba pamilya o kaibigan?
Ay opo. Opo. Hmm. Opo, sabagay. Ano, pwede po both? Kasi 'pag ano po, <chuckles> 'pag kaibigan po kasi parang mas ma-e-enjoy niyo po 'yong pupuntahan niyo pong lugar kasi syempre po ka-vibes mo po 'yong mga kasama niyo, ganiyan. Parang mas mag-e-enjoy po kayo na do'n sa pupuntahan niyo. 'Pag pamilya naman po is more on bonding po talaga na parang ma ang hinahabol niyo po is, ayon nga po, mga bonding po na kasi hindi naman po palagi is aalis kayo ng pamilya niyo or magkakasama kayo ng pamilya niyo. Kaya ayon po, pareho po.
Hmm. Oo, sige. Hmm, bakit naman hindi Hmm. Tama. <chuckles> Oo. Hmm. Mm. Hmm. Tama, hmm, oo. Ako siguro ano, kasi, ah, ma maraming nad I I mean not 'pag usually kapag nag-travel laging kasama 'yong pamilya, tama ka diyan. 'Pag pamilya kasi, ano, ano 'yan, eh, ah, 'pagka may edad na 'yong kasama mo, medyo tamad silang lumakad. At saka nagre nagren <laughs> nagrereklamo, laging nasa hotel lang, o <laughs> gano'n 'yan 'pag ka may edad. Oo, tama.
Opo. Opo, opo. Opo. Opo wal lumakad, gumala, umalis. Opo. Iba-iba po talaga ng preference 'pag sa pamilya na po, ganiyan.

Ako po ano, since na-try ko na rin pong makapunta ng ano po ibang bansa, pero sa pero sa Taiwan po 'yon, gusto ko naman po sa Japan. May gusto po akong matutunan po na parang mga culture po nila. Kasi parang ano po, opo, kung ano po 'yong mga pinagkaiba po ng Japanese sa ano Taiwanese at 'saka sa at 'saka po sa Pinoy gano'n, na since ano puro Asian naman po tayo gusto ko pa rin pong mag-compare compare gano'n, kung ano ba talaga 'yong mga pinagkaiba-iba po ng mga kultura po nila. Gano'n.
Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Mhm. Ah, talaga? Mhm. Mm. Mhm. Oo. Hmm. Hmm. Ah, um, malaki, malaki ang kaibahan. Kas kasi sigu siguro kaugali natin, medyo ano, 'yong mga taga-Thailand, 'yan gan'yan, kamukha rin natin ng konti, pero pagka-Taiwanese, Japanese, Korean, iba na 'yong kultura nila ma mala malaking diperensya, mm. Oo.
Opo. Opo. Opo, ayan. Opo. Iba na po, opo kasi Iba na rin Opo. 'Yong sa Thailand po kasi 'pag nanonood po ako ng mga movie po nila, parang ano nga rin po 'yong mga lugar po nila is parang katulad lang rin po rito, 'saka lalo na rin po sa ano po nila, klima na meron sila is ayon nga rin po, mainit din daw po do'n, gano'n. Opo.
Hm Pilipinas. Oo, tama. Hmm. Mm, kaya nga. Mm. Pero 'pag katulad no'ng sinabi mo, Taiwan ayan, Ja Japan iba talaga, iba 'yong kultura nila sa kultura natin, maganda 'yan.
Opo. Opo malamig po. Opo. Kayo po ba?
Ako naman Mm. espesyal na k'wento or kultura na oo, ah, oo ka sa sa sa Batanes hindi ko alam kung anong k'wento or kultura nila do'n, pero ano gusto ko din 'yong mapuntahan 'yong sa Sagada, kung pamilyar ka.
Gusto n'yo po matutunan? Opo. Ah, Sagada, opo parang familiar po. Parang nababanggit po siya lagi ng friend ko.
Sagada. Mm, 'yong may mga hanging Mm, may hanging coffins, tapos 'yong 'yong ating Apo Apo Wang Od ba ang pangalan niya, 'yong nag-tatattoo? Hmm. Oo.
Opo. Opo. Op Ah, opo, ah, gusto niyo po siya ma-experience? Nagta-tattoo pa rin po ba siya hanggang ngayon?
Yes. Gus hindi rin

Tama, pero pagka kaibigan, go 'yan lagi, oh, tour kayo oo, go kayo punta kayo kahit saan. Sa akin both din, siguro sa Batanes, ah, siguro pamilya kasi
Mag Me opo kapag mga extreme po gan'yan. Opo.
hindi pa kami nakakapunta dun, gustong-gusto ko rin ma mapuntahan, pero pagka-mga Sagada naku hindi pang family yun eh, a ed ad ad adventure yun 'di ba? Akyat kayong bundok <chuckles> Oo, so
Opo. Opo. Kaya nga po eh, pag-akyat po mga gan'yan. <chuckles> dun pa lang po sa pag-akyat extreme na po eh.
Hmm. Oo, kaya siguro hindi siguro pamilya isasama ko dun baka mag-away-away lang kami na, <laughs> oo mahirapan sila umakyat pagod kasi. Oo. <chuckles> Tama.
Opo. <chuckles> Ay na papagod po ako, "Ano ba naman dito," gan'yan baka masira pa po 'yung araw, 'yung trip ko gan'yan.
Oo. Tama, oo ganun kasi talaga sa travel.
Siguro opo. Siguro po depende po talaga sa lugar kung sino po 'yung isasama, kapag ano po 'yung parang mga chill-chill lang po. Ayan po puwede po pamilya, para sabay-sabay po kayong makakapag-relax, pero 'yung 'pag ano po 'yung marami pong activities, kaibigan po gan'yan para lahat po kayo is nag-e-enjoy para sulit rin po kahit papaano yung bayad, ganun.
Hmm. Tama, tama. Tam Batanes, gano'n. Oo. Oo. Tama. Oo. Ayun tama, tama, oo. Kailangan talaga parang may experience mo talaga ma-maximize mo lahat ng puwedeng potensyal nung lugar, lahat ng puwede mong gawin, gawin mo, ayan i-try kasi, bihira hindi mo din alam kung babalik ka dun ulit eh, so gusto mo talagang i-try lahat kung may pagkakataon, 'di ba? Mm, pero ano pa ba yung ibang lugar na gusto mong bisitahin sa Pilipinas? Pagkatapos nung iba pa, meron pang iba, hmm.
Opo. Opo. O Kaya nga po eh. opo. Opo. Ano po